Слушай, вот, а, я в последнее время не могу себя как-то а, вернуть в какую-то дисциплину, и вот, а, у меня есть, а, привычки, которые я хотела бы изменить, но я абсолютно не представляю, как это сделать. То есть я вроде п попытки предпринимаю, но, а, к чему-то существенному это особо не прихо не приводит. И в итоге я топчусь просто на 1 месте. И вот оглядываясь назад, я понимаю, что вот там прошел год, ничего не поменялось, а могла бы уже там, м, например, ввести какую-то привычку а, в регулярности. Вот, допустим, а, я хочу, м, себя как-то мотивировать пить воду ежедневно. Вот у меня с этим всегда были проблемы. <sniffs> Я понимаю, что это нужно. То есть я уже даже физически ощущаю, что мне это нужно. И всё равно меня это, а, ну, то есть какие-то <chuckles> попытки есть, конечно, но, м, тоже они такие кратковременные, такой максимум, который я себя могла, э, заставлять, это, ну там, недели 2. Вот. И потом всё снова, м, как-то завершается. Вот. И, например, с питанием тоже. А, вот, э, с момента моей миграции, всё как-то пошло, э, не туда, и в итоге, э, мои пищевые привычки, они как-то совсем испортились. То есть это какие-то перекусы, ну, м, не самое здоровое питание, что тоже влияет и на самочувствие, и на внешний вид. Вот. И всё это, конечно, м, ну, казалось бы, с этим можно как бы жить, именно поэтому видимо мне не удается эти, м, изменения внести, но хотелось бы всё-таки как-то, а, поменять текущее положение дел, вот, может быть, у тебя есть какие-то советы, которые могли бы мне, а, ну, начать и не бросить, что самое главное.
Да, конечно, я с тобой с радостью обсужу эту тему. Э, и ты права. Конечно, очень непросто вводить какие-то привычки в свою жизнь, да. А, знаешь, иногда говорят, что нужен 21 день, чтобы ввести привычку. Вот. И те привычки, о которых ты говоришь, они, конечно, несомненно, полезные, да, пить воду, хорошо питаться и, знаешь, сочувствую тебе, что в состоянии стресса тебе, да, еще, м, пришлось вот так вот, а, ну, м, питаться не очень здорово, скажем, да. Это, конечно, влияет вообще на всё, да, и там, м, на повседневную жизнь там, на сон потом, да, в влияет еда. Вот. Ну, конечно, с этим можно работать, вот. Я постараюсь тебе посоветовать что-нибудь хорошее, что сработает именно для тебя.
Та М-да. О, это точно. Да, давай.
Да, и, знаешь, для начала хотела спросить, вот это все привычки, которые ты хочешь ввести сейчас или может быть что-нибудь еще?
А, ну, наверно, я бы хотела еще, как-то свой режим наладить, а, то есть, <grunts> больше внимания уделять здоровому сну. И, э, м, ну, вот в совокупности, да, хотелось бы себя как-то, м, вернуть, э, в прежний внешний вид, то есть, э, какое-то сильное, более-менее здоровое тело, организм. Вот. <grunts> И, ну, я думаю, что эти привычки, если вот хотя бы эти 3 ввести, а, то уже, м, я бы заметила прогресс и в каких-то внешних изменениях. Ну, по крайней мере, как будто бы это такая основа базовая.
Ну д Конечно, согласна с тобой. И тогда еще 1 вопрос хочу тебе задать. Вот как ты считаешь, сейчас вот что является основным препятствием для тебя, чтобы начать и, там, и пить, и питаться хорошо, и там ввести какой-то спорт, да, и наладить сон? Вот как ты считаешь, какая сейчас основная проблема?
Так. Слушай, ну, мне кажется, что, а, всё-таки, м, а, основная такая проблема- это как раз-таки обратная привычка. То есть я уже привыкла как будто бы жить, вот, э, в такой зоне комфорта, скажем так, которая мне удобна. То есть мне, н с одной стороны, мне некомфортно, то есть я физически ощущаю, да, как на меня влияет обезвоживание вот это постоянное, как на меня влияет там, а, не недостаток сна. Но при этом я привыкла, э, то есть мне а, у меня как будто бы мозг лениться отвыкать и что-то другое внедрять. То есть, э, вот, наверное, так.
Да, поняла. Да, конечно. Ну да, знаешь, твой организм, он сейчас просто понимает, да, что он вполне себе нормально существует, да. Всё же хорошо, да, никто не умирает, как бы день за днем идет и всё в порядке. И, конечно, да, это такая зона комфорта сейчас для него. Вот, ну, знаешь, и, может быть, ввести все привычки сразу? Да, это будет, конечно, очень стрессово, и такая радикальная перемена. Да, и тут очень легко будет слиться, ну, как бы, с этих перемен, да, и вернуться к тому, что было. Поэтому начинать, наверно, надо постепенно, да, но важно придумать какой-то план. Вот, и как насчет того, да, чтобы начать, например, с самой простой, наверно, привычки, как мне кажется- это пить воду?
Н-да, точно. Н-да, я тоже так думаю. Та. Хорошо.
Вот. И тут, знаешь, кто-то вы пьет воду из под крана, да, кто пт кто-то пьет воду из бутылок. Вот, ну можно просто даже, да, если ты пьешь из под крана, наливать в бутылку, да? И вот эту норму базовую, да, которую всем рекомендуют, да, независимо от веса, да- 1,5 литра воды. Может быть, ты разделишь ее на несколько бутылок, да, то есть там 1 для дома, 1, там, для улицы, там, допустим, 1 для для офиса, да, если ты туда ходишь. Ну общем, суть, да, р разделить эти 1,5 литра. И, кстати, получается не так много- всего 3 бутылки. Да да
Так. Ну да, звучит не так страшно.
Или даже если ты дома, вот эти 3 бутылки нужно расставить просто по всем ключевым местам, где ты находишься, где ты ходишь каждый день. То есть, может быть, у кровати, там, на кухне, где-то в коридоре, где ты проходишь постоянно. Вот, и вообще, считается, что даже пить надо не тогда, когда жажда появилась, да, а еще до того, как жажда появилась. То есть если жажда появилась, значит, организм уже обезвожен. Вот. Ну, конечно, слишком много пить, и с слишком часто тоже не надо, да, а, то есть руководствоваться своими ощущениями. Ну вот как ты думаешь, да, если бы ты вот так вот бы расставила по дому эти бутылки, они бы стояли у тебя на виду, ты бы смогла их замечать и вот, э э э, пить почаще?
Так. Слушай, ну, вообще, наверное, да, а. То есть, ну, вообще, у меня проблема даже не в том, что я, как бы, забываю пить воду. Мне просто она, ну, не нравится. То есть я, наверное, избалована там какими-то, а, современными, а, вот этими усилителями вкуса и так далее. И у меня, видимо, уже паттерн, ну, вот такой, что, ну, вода- это скучно. То есть почему мне пить воду, если я могу там, а, не знаю, попить чай какой-нибудь или, а, там каку какой-нибудь воду со вкусом. Что, кстати, не самый худший, на самом деле, выбор, как мне кажется, но всё равно не то. Вот, и Да, мгм.
Да, поняла. Ну, ты знаешь Да, говори. Ну, я хотела сказать, что ты, вообще-то, права насчет вкуса воды. Ты знаешь, вод вода сама по себе тоже по вкусу бывает разная, да. А, то есть вода из-под крана и вода какого-нибудь бренда там, да, она может быть абсолютно разной, и тебе может не подходить она там по солям и минералам. Их может быть слишком много, она для тебя слишком тяжёлая. Да, то есть попробуй разные. Есть на самом деле действительно вкусная вода. Иногда она стоит там там в магазине так же, как и другие типы воды. Вот, то есть подбери тот ту, которая тебе действительно понравится по ощущениям и по вкусу. И, может быть, это тебе поможет.
Да. Ага, интересно. Хорошо. Да, слушай, на самом деле интересно. А скажи, вот, а, сколько по времени это вот займет, чтобы, ну, э, вот по статистике, чтобы это прям вошло в привычку? Потому что вот, ну, я пыталась, да, и у меня как-то всё равно это потом сходило на нет в какие-то дни, когда дисциплины была чуть меньше, ам.
Да, но знаешь, говорят, конечно, что 21 день. Да, но я думаю, что для каждого человека по-разному, да. Но я думаю, что ты уже привыкнешь там за 3 недели к тому, что вот эти бутылки стоят. Ну, тут главное привыкнуть не пить на самом деле, а ставить вот эти бутылки на видное место, потому что когда ты их будешь видеть, да, ты просто у тебя не будет другого варианта, да. То есть они перед может может, ты их сделаешь какими-нибудь яркими, эти бутылки, чтобы еще лучше их замечать. Ну еще, кстати, можно воспользоваться приложением, которое напоминает тебе пить воду, да. Но главное, чтобы
Ага. Интересно. Так. О, вот это по может полезно быть.
да, главное, чтобы оно тебя не отвлекало слишком, да, вот. И если ты будешь записывать, да, может быть, тебя это будет мотивировать. То есть у каждого там своя мотивация может быть. Ну, что касается да, что касается питания, тут, м, знаешь, надо смотреть, да, вот в целом ситуацию, да, а, <sighs> как бы насколько ты готов готовить или, может быть, у тебя какой-то сервис доставки готовых блюд, например, да, вот. Это такой способ быстро решить этот вопрос и малыми усилиями, вот. На самом деле изучи, есть ли такое в твоем городе, да. И иногда это бывает даже дешевле, чем покупать еду в супермаркете, да, продукты, и готовить. Вот попробуй такой вариант. Вот, ну, знаешь, и я думаю, что когда вот, да, вот вода и, м, а еда <chuckles> будут налажены, то спорт будет вести гораздо легче, как ты думаешь?
Да. Слушай, да, ты права, мгм. Так. Интересно. Так, а, да, мгм. Да, ты, конечно, права. Это очень верно. И в принципе, вот мне понравился такой струк структурированный подход. То есть можно, в принципе, совместить все эти способы и, возможно, вот в совокупности они дадут какой-то результат. Э, начать действительно с какой-то 1 привычки, вот с воды, да, а, попробовать сразу внедрить, например, вот метод того, что там расставлять бутылки, либо с собой иметь какую-то бутылку, пробовать разную воду. Вот даже в качестве эксперимента, кстати, это может быть интересно, потому что, а, там каждый день можно какую-нибудь разную воду пробовать, пока вот прям не найдется, а, моя вода, что называется. И просто чисто из интереса даже вот это соблюдать, а, привычку и смотреть на реакцию организма. Вот в такой форме мне это может, а, очень даже, а, понравиться, потому что я такой человек, которому нравятся какие-то такие эксперименты. А, и, возможно, действительно вот это вот тоже будет мотивировать. Плюс приложения для воды, кстати, я вот как-то о них и забыла. А ведь действительно есть те те, в которых еще можно, ну, уведомления настроить так, чтобы это было не каждые там 5 минут, а условно там 3 раза в день, допустим. Вот, и в совокупности как раз таки, возможно, это, а, мне поможет. Может быть, после этого даже остальные привычки как-то будет легче вводить. А, потому что вот, ну, я за собой, по крайней мере, замечаю, что когда у меня, а, где-то в одной сфере начинает что-то получаться, у меня появляется уверенность, и вот в других сферах тоже, э, становится легче что-то делать. И вот ф с привычками тоже может быть так. А, слушай, спасибо тебе огромное. Правда, очень мне помогла и, в принципе, как-то замотивировала даже. И вот попробую прямо сегодня начать уже как-то пить воду, а, и посмотреть за своим состоянием. Спасибо тебе!
Да. Точно, да, супер. Отлично. Да, да. Конечно. Да, пожалуйста. Я надеюсь, что какие-то способы сработают для тебя. Да, я уверена, что как только ты начнёшь пить, лучше питаться, то, конечно, знаешь, тебе станет легче, э, как-то приступить к чему-то новому и к спорту. Да, ты будешь себя чувствовать лучше. Вот и большой тебе удачи. Я уверена, что у тебя всё получится.
Да.